Olha, eu acho que foi é foi 9 meses, exatamente. Da o da época que a gente decidiu, começou a tre ensaiar, 9 meses, é. E foi linda a peça, porque eu que escrevi a peça e a e foi linda, sabe, deu tudo certo.
Ai, nossa, <laughs> bastante viu. Hum, entendi. Ai, que legal, que legal. Então valeu a pena, passou por um momento difícil, mas valeu a pena. <laughs>
É, valeu muito. Sim, depois a gente até foi a fazer apresentações em outras escolas do porque era um grupo, né, de escolas da ci da do estado e a gente foi pra todos os lugares fazer a apresentação da nossa peça. Foi muito legal. É, é.
Hum. Olha, que legal. Ai, você deve ter ficado orgulhosa então. <laughs> Porque eu porque eu acho que tem isso também, né, já que foi um processo difícil e tal, também eu acho que depois o a o reconhecimento ah, sim é melhor, né, mais gostoso, né, quando quando dá certo, né. <laughs>
Nossa, demais! Fiquei muito orgulhosa mesmo. Uhum. É. Sim, nossa, sem dúvida. E depois você fica você, eh, aquela dificuldade ela não vira mais dificuldade, sabe, ela deixa de ser uma dificuldade porque você você você venceu, entendeu. Eu acho que é isso, a gente tem que vencer as as limitações, né, as passar pelas pelos desafios.
Sim, sim. Claro, claro. E e exato a É, mas é o que eu é o que eu falo, assim, às vezes eu eu até comento, assim, em conversas que eu tenho aqui em família, eu falo: "Ai, eu sei que depois a gente vai lembrar desse momento, assim, como ainda vai rir, né". Eh, até você falou que é professora de inglês, eu acho que pra mim a falta do inglês quando eu cheguei, talvez se eu estivesse mais preparada com o inglês eu eu lidaria mais fácil com com essa mudança, assim. Então então pra mim, eu acho que essa questão, assim, é que tá tá dificultando mais, assim, sabe, então é verdade.
Aham. E ainda vai rir. <laughs> É. Aham. Uhum. Aham. É, é. Verdade? Mas você ainda mas você ainda tem dificuldade com a língua?
Muita, muita, mesmo. E olha que eu que eu estudei no Brasil, viu, mas eu acho que eu estudei errado, se eu cheguei aqui <laughs>
É mesmo? Puxa vida. Não, mas você sabe que eu tenho uma amiga que ela é professora também de inglês e ela falou pra mim assim um dia, hã, ela veio para o Estados Unidos a 1º vez, né, depois de e ela já dava aula no de inglês no Brasil, tipo, há 2 anos. Aí ela veio passear na Disney aqui, como todo mundo, né, brasileiro veio pra Disney. Ela falou pra mim quando ela voltou, ela falou assim: "Angela, que os meus alunos não me ouçam, mas eu quando cheguei nos Estados Unidos eu vi que eu não sabia falar inglês".
Aham. Hum. Hum, uhum, sim sim. Pois é, então, aí eu cheguei aqui, eu falei: "Nossa, mas e agora? Como é que eu vou resolver esse problema?". Porque eu não eu não começo a falar de uma hora pra outra, assim, eu falei: "E agora, né", enfim. E e eu não sei, eu acho que eu eu particularmente, né, você vai achar que é fácil, mas, assim, pra mim é uma coisa muito difícil. Ó, tá vendo, mais um momento difícil. <laughs> Porque pra mim aprender o inglês, eu não sei se é por conta da já né, eu tenho 40 anos, mas talvez se eu tivesse aprendido mais nova teria sido mais fácil. Hoje em dia eu acho muito difícil, eh, eu não sei o que é.
É. Né, Exatamente. Aham. É. Certo. É, erda exatamente. Aham. Aham, é. É um é um é uma coisa que eu ouço todo mundo falar mesmo.